Bei den Nutzern? Wie meinst du das? B bei den Nut
Ja, oder so Umfragen. Also, du machst ja sicherlich ja irgendwie so Werbung, und da kriegst du ja auch eigentlich Werbung. Äh, Feedback.
Ja, ja, klar. Mhm, okay, jetzt versteh ich dich. Mhm. Ja, klar. Also natürlich, ähm, in in diesem Rahmen ist das Feedback fällt meistens ja ja leichter aus, ne? Also, man kriegt wirklich, ähm, direkt vom Consumer kriegt man nicht so viel Feedback, muss ich sagen. Aber wir bauen da in in unserer Firmenstruktur haben wir tatsächlich auch, ja, ähm, 'n Post Purchase Umfragen nennt man das. Dann kommt nach 'nem Kauf kommt halt immer 'ne Umfrage, wie du die App zum Beispiel fandest und wie das alles geklappt hat und wie du dich abgeholt gefühlt hast. Und daraus ziehen wir halt immer die Daten. Das ist ganz interessant.
Mhm. Mhm. Okay. Und, ähm, konntest du selber auch entscheiden oder mitgestalten, wie ihr, sag ich mal, das Feedback einholen könnt?
Hm, ja, ja, also das war ich hab das ist ja 'ne, ähm, ja das ist nennt man so Trichterfunktion auf Deutsch, ne? Ähm, ich hab die diesen Trichter, dass die Leute halt dieses Feedback geben können hab ich halt mit aufgebaut und designt, damit auch wirklich die, ähm ja, die Rate an Leuten, die da wirklich aktives Feedback hinterher geben, auch, äh, möglichst hoch ist und die Leute das dann auch wirklich machen. Also, ja, ich war, glaub ich, 'n guter Teil davon.
<laughs> Okay, ja.. <laughs> Also warst nicht so der Praktikant von nebenan, der so vielleicht so ein Knopf, äh, implementiert hat und dann: „Ja, ich war ´n Teil davon.” <giggles>
<giggles> sagen soll. Ja. <giggles> <chuckles> Nein, nein, nein, sondern wirklich <laughs> wirklich mit da gewa äh, gearbeitet. Jetzt nicht so hier irgendwie mit fremden Federn schmücken oder so, sondern wirklich, ja, 'n Teil davon gewesen.
Ja, Teil von den Credits, okay, ja. <laughs> Und, ähm, gibt es irgendwie etwas, was du beispielsweise noch, ja, vielleicht deinen Freunden ra äh, rätst oder irgendwie, wenn du mal persönlich, ähm ja, was du vielleicht auch mal so persönlich gesehen hast, wie andere Leute Feedback geben? Also, hast du so 'n Rat für die, w wie man am besten Feedback geben könnte, wie man das so 'n bisschen persönlicher gestaltet? Vielleicht irgendwie 'ne gewisse Struktur, 'ne Art und Weise, wie man das sagen sollte oder ja, einfach so?
Ja. <laughs> Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich habe heute habe ich tatsächlich schon, ähm, einmal schon mit, äh, mit 'ner guten Freundin darüber geredet, und die hat mir gesagt, ähm, ja: „Verwende doch mal weniger Du-Satz, äh, Sätze,“ also Du-Sätze hat sie es genannt, äh, „sondern mehr Ich-Sätze.“ Also, dass man so 'n bisschen mehr das Feedback auch über sich selber hin herleitet. Also ist 'n bisschen schwierig, klingt wieder komisch in der Prax äh, in der Theorie, aber dass man zum Beispiel sagt: „Ey, ich fand das jetzt i ich fand das jetzt nicht so gut, dass, ähm, dass das und das war“, oder so. Also das sie hat's 'n bisschen kompliziert erklärt, aber ich fand den Ansatz eigentlich ganz gut, dass man das so 'n bisschen über sich leitet und dann, ja, nicht so direkt in diesen Du-Angriff geht.
Mhm. Okay.